لأ، طبعًا أنا لولا لولا إن في بدأ تأثير يعني صحّي بدأ يظهر عليّا ما كنتش ه ما كانش الموضوع ح ما كنش ممكن ممكن ما كنتش آخُد بالي من الموضوع، بس أنا طبعًا لقيت وزني بيزيد ونَفَسي يعني بي ضيّق شويّة هو الموضوع ده ما كانش عندي زمان، أنا في العادي كان جسمي يُعتبر مضبوط شويّة ما كنتش أقول لك الfit الأوي. لكن كان مضبوط شويّة وكمان ما كنتش بالاقي إن أنا بازيد في الوزن جامد، كان نَفَسي كويّس آآ، كنت بم كون م كنت ممكن أروح ألعب كورة والنَفَس بتاعي يبقى كويّس وكل حاجة، إنّما دلوقتي للأسف نتيجة ال إن أنا مش عارف ألتزم بعادات صحّية خلّى الموضوع معايا صعب، يعني جسمي زايد ب ب بنسبة مش معقولة، وفي نَفْس الوقت و الن موضوع النَفَس ده وأنا طالع السلِّم حتّى وأنا نازل من السلِّم الموضوع ده ما كانش كان ب كان بيبقى نَفَس بسيط كده ومجرّد ما باركب العربيّة خلاص، إنّما دلوقتي لأ، أنا ممكن لمّا محت لمّا أقعُد في العربيّة كده أو أوّل باطلع البيت وأقعُد آخُد حوالي 30 ثانية دقيقة كده آخُد فده نَفَسي، وده ما كانش طبيعي بالنسبة لي قبل كده.
إمم. آه. إمم. آه. إمم. آه، هي فكرة برضه لمّا يكون التأثير بشكل واضح جدًا على الصحّة، هو طبعًا شيء مُزعج جدًا بصراحة يعني، م حتّى من كلامك كده إن الموضوع أثّر عليك حتّى في زيادة الوزن في الحركة ف بقيت بتنهَج ب أكتر، بقيت بتحس إنّك تعبان أكتر، دي بصراحة حاجة ب يعني مُزعجة جدًا أنا معاك في الحتّة دِيّة بصراحة، وإن هي حاجة تقلق بشكل كبير جدًا. طَب لمّا أنت لاحِظت الموضوع دَوّة، إن في في زيادة مثلًا حصلت في الوزن في ال النَفَس ما عادش زي الأوّل، بقيت طلوع سلِّم بالنسبة لك برضه بقيت بتتعب وإن ال وعلى كلامك من الأوّل لأ، أنت كنت كويّس، كنت بتعمل الحاجات دي بمنتهى السهولة ما كانش في مشكلة، لمّا لاحظت الحاجات دي بقى إيه اللي حاولت تعمله عشان ترجع لعادة صحّية أو عشان تعمل الموضوع دَوّة، حاولت تعمل أي حاجة؟

عايز أقول لك، عندي مشكلة الفترة دي مضايقني شويّة، وكنت محتاج نصيحتك. آآ، الفترة دي كده مش أحسن حاجة، ويومي مشغول، وفي حاجات كتي كت كتير جدًا نفْسي عاملها، ومش عارف أعملها إزاي الصراحة.
إمم. تمام جدًا، هو من فكرة إن أنت برضه ديّة تلاقي في صعوبة في إنّك تعمل العادات الصحية دِيّة، هو شيء طبعًا يعني بيضايق بشكل كبير جدًا، وب صعب أنت ساعتها بتحس برضه إنّك مش عارف مثلًا تتصرّف، أو تحط العادات الصحية بتاعتك. بس خلّيني أقول لك مثلًا، أنت يومك مزدحم بناحية إيه؟ يعني بمعنى إيه مثلًا، يعني إيه الزحمة اللي هي حاصله لك في اليوم نفسها؟ ذ يومك مزحوم ليه؟
إمم، هاقول لك، أنا معظم يومي بيبقى شغل، باشوف حاجات البيت، باشوف أهلي محتاجين مِنّي إيه، آآ، باشوف ال ال